Não, era o Akon, cara.
Na minha época, foi o Ja Rule, <chuckles> que a ideia depois foi: "O Ja Rule não morreu".
Então, pra você ver. Pra você ver. E aí, nossa, porque ele saiu da mídia, né, o Akon, uma época, assim, ele ficou fora. E aí falou: "Não, porque o Akon morreu", e eu acreditei nisso, assim, fielmente e nem nem nunca nem contestei.
Nunca contestou, eh, a informação, né, foi sempre: "Ah, beleza, morreu e é isso. Azar".
Sim, essa foi uma das, e aí eu lembro uma que marcou muito, estava comentando com meu melhor amigo esses dias inclusive, cara, o Pânico, bendito programa Pânico, de novo, eh, eles eles fizeram a fake news de que a Daniela Cicarelli tinha 6 dedos do pé pra Aquilo ninguém foi se perguntar se aquilo era mentira ou não, e eu lembro que coisa de 5 anos atrás, eu ainda acreditava nisso, assim, que era uma disfunção do corpo dela.
Adorava, Pânico é muito bom. Tinha 6 dedos, mano, esse foi demais, cara. Esse foi demais. Cara, real, eu acreditei fielmente nessa nessa também, e eles tentaram por muito tempo, eu acho que eles até fizeram um pé fake, assim, pra botar, falar que era dela.
Cara, é. Pois é. Fizeram, é. Fizeram um ao vivo, assim, com c e e perfeito cara, perfeito. Eu falei: "Não, então é, mostrou na televisão, num programa entre muitas, aspas, 'sério', assim, né, durante a noite, no p no horário nobre de domingo, claro que é verdade, né".
Aham, é. Uhum. <laughs> No o jeito que eu que ele era sério, era muito bom, não era sério de jeito nenhum.
Cara, não, se tinha uma coisa que o pânico não era, era sério. Então, e e e é engraçado, porque beleza, é uma fake news dessa, cara, não vai mudar nada na sua vida, é até engraçado, sabe.
Foi divertido, hypa até o hypa até a Cicarelli também, né, que sumiu depois.
Até hoje, é, então. Eh, então isso pra mim é é mais sossegado, essas questões assim, o problema é quando, as fake news atuais, elas estão muito agressivas, né.
Foi são pra prejudicar mesmo, né, não é uma coisa pra ser pra fazer humor, né.
Muito cara, muito. Pois é, e aí prejudica a galera que é menos favorecida, né, pra quem quem tem menos privilégios, e etcétera, é muito prejudicado com isso, e aí a tem gente que acaba a molecada, aí, nova, que está toda doida da cabeça por causa do celular, eles acabam, sabe, até cometendo, eh, um atentado contra a própria vida, digamos assim, às vezes, por causa de algumas coisas que que são divulgadas sobre eles, sabe, dentro da escola, ali.
Já. Pois. Uhum. E coisas que são falsas, né.
Pois é, coisas mentirosas, né, mesmo quando é verdade, já é ridículo, né, você divulgar alguma coi Alguma coisa verdadeira, já é ridículo, assim, uma intimidade, né. Mas você fazer a parada falsa é muito pior, e eu vejo que isso tem acontecido bastante, assim.
A gente vê. Uhum. É, realmen Sim. Uhum. E ver o resultado disso como uma notícia trágica, né, nesse caso, eh, é muito triste, né, você você ver isso e ver o quanto que que as pessoas são mesmo, de fato, prejudicadas, e às vezes acabam perdendo, né, até a própria vida, então, realmente, isso é de uma responsabilidade muito grande, espalhar uma notícia, né.
Uhum. Pois é.